Fíjate que bueno, ya tengo como 6 meses desde que, eh, pues e traté de empezar a entrenar, y la verdad es que iba bastante bien. Iba iba muy bien con con mis rutinas, con con mis tiempos. Tenía como que esta posibilidad también de hacer como descansos. Eh, la verdad es que me sentí bastante bien. Pero, hubo un momento, quizá, n ni siquiera me di cuenta que algo como que hizo clic, si pudiéramos decirlo de alguna manera, y, y bueno la verdad es que empecé como a a dejar de lado un poco esta parte del entrenamiento. De pues, de de muchas cosas, y a día de hoy la verdad es que se me ha dificultado muchísimo el el volver a retomar esta parte, ¿no?, de de un entrenamiento físico. Es ya sea por una, u otra razón, es de que digo: "Ay bueno, lo hago mañana, o ¿sabes qué?, es que ya es viernes, mejor, pues ya pasa el fin de semana, y ya el lunes, este, pues, como dicen no me pongo las pilas, y ya le pego al entrenamiento". Pero realmente me he dado cuenta de que, pues no, o sea, siempre siempre es como para después, ¿no? Siempre es, este, esta frase, ¿no? "Después, después, luego, este, ahorita no hay chance, mejor ya inicio bien la semana, o ahora inicio bien el mes". Ahorita, por ejemplo, pues, te voy a ser sincero, ¿no? ya digo: "Bueno, ya iniciando el año, ahora sí me pongo las pilas". Pero, pues, no sé da, me da un poquito de miedo que, quizá, así como lo estoy pos pro postergando, eh, pueda llegar a ser también cuando inicie el año y realmente no llegue a nada.
Claro. Claro. Claro. Claro, eh, ¿qué tipo de ejercicio era el que estabas haciendo y el que dejaste?
Bueno, eh, parte de mi entrenamiento era como, eh, ir al gimnasio, trotar en las mañanas, este, un poquito más como de cardio para tener un poquito de resistencia física, ya que, am, como juego fútbol los domingos o jugaba más bien, este, am, pues, creo que también eso era como parte de lo que me motivaba, ¿no?, que era de que decir, ah, bueno, ya para rendir un poquito más en el partido, y luego también, este, de repente me ponía unos días a hacer ejercicios biométricos, creo que se llaman, que son como para un poquito más de potencia y luego e ejercicios con balón o cositas así, o sea, la verdad, como te decía, ¿no?, sí sentía que tenía una estructura bastante buena, pero en algún punto dejé de hacerla, y y bueno, no sé, ya me ha costado muchísimo, re este, el retomarla, el el quizá volver a iniciar, porque, pues, sé que no voy a llegar al in a como lo había empezado al inicio o más bien al al ritmo que ya tenía, pero, pues, quizá, pues, empezar con pequeños pasos.
Sí. Ujú. Claro, y, eh, ¿actualmente estás jugando fútbol o cuándo fue la última vez que practicaste fútbol?, eh, hablando de un partido y de llevar, eh, por prueba los ejercicios que hacías de resistencia y de, eh, pues, la cuestión de respuesta.
No, ya tiene yo creo que el último partido que jugué fue hace como 4 meses. Entonces, ah, primero dejé de entrenar, y de repente, pues, dejé de ir a a jugar por entre que eran las fechas festivas, o o que de plano, pues, no tenía tiempo para para asistir. Y y bueno, siéndote sincero, este, pues, también creo que en parte fue que como bajé mi mi mi ritmo, como le dicen, el nivel, también ya me estaban como pegando un poquito más en la banca, o como de cambio, y quizás eso también hizo como que también bajara, ¿no?, mi mi -mi energía por por, quizá, retomarlo.
Mm. Ujú. Ujú. Mm. Sí, claro, eso es un factor muy importante. Y hablabas de de que, pues, ya no quieres estar postergando, y que dices, bueno, pues, ahora el lunes o el mes que entra. Y ahora, pues, con esto que ya es fin de año, pues, seguramente dices ya. Como dices, el el año que entra comienzo, y y el miedo, pues, es a que a que no lo vayas a retomar, eso está claro. Ahora ¿Por qué te preocupa o qué es lo que te preocupa sobr sobre fracasar y no llevarlo a cabo? ¿Por qué no nada más decir, bueno, ya no hago ejercicio y listo?
Bueno, primero que nada creo que es por por temas de salud, más que nada, em, en ese en ese aspecto siento que que de cuando dejé de hacer el ejercicio y de practicar el deporte a día de hoy, eh, sí he subido bastante de peso. Entonces, creo que primero que nada es es esta parte de la salud, porque, creo que me he vuelto como muy sedentario. Creo que la palabra es sedentario justamente, mm, entonces, pues siento que quizá ya es momento de retomar y pues, ot enderezar, ¿no?, esta parte de la salud física. Y por otro lado, pues bueno, ya pude como que acomodar un poquito más mis mis tiempos, mis horarios y y pues, la verdad es que hablé también con con el equipo con el que estaba y ellos me dijeron que pues: "Que siempre iba a ser bienvenido", entonces, pues el torneo iba a in va a iniciar más bien e el año en el año que viene, y pues, dije, bueno, entonces, pues qué tal si me empiezo a preparar y empiezo a acondicionarme físicamente, pues, para regresar un poquito mejor. Yo sé que n a lo mejor no no voy a arrasar, pero por lo menos, pues sí, verme un poquito decente, ¿no?, porque a veces, eh, uno lo ve luego cuando cuando está afuera y y pues, sí te ves pesado o o luego pues, vienen las carrillas que igual no me molestan, pero también pues, te hacen darte cuenta de esas deficiencias que no tenías en otro momento cuando realmente estabas teniendo una vida más activa.
Mm. Claro. Ujú. Ujú. Claro, claro, y es muy comprensible. Eh, ¿has intentado algún otro tipo de deporte?, digamos que, eh, digo, entiendo perfectamente lo que dices sobre el nivel. Incluso que que si ahorita que estás en otro nivel y, pues, tal vez una temporada pudieras ir a otro equipo donde pudieras, eh, brillar más con el nivel que tienes o que, eh, pudieras decir, me voy a poner a entrenar para tener ciertas habilidades específicas en la cancha, como de defensa, como de ataque o, no sé, según la la posición que tú juegas. ¿No te dan ganas como de hacer ejercicio en relación a eso para incrementar alguna habilidad específica o tal vez cambiarte de equipo?
El cambiarme de equipo, la verdad es que nunca lo he considerado, y más porque, eh, es un equipo que hice con amigos y ya tenemos, ¿qué serán? como 5 años jugando juntos, entonces, eh, pues, al inicio como todo equipo pues sí nos fue un poquito mal pero al día de hoy pues hemos tenido la fortuna de de ganar varios, este, torneos y cositas así entonces la verdad es que me siento muy muy, este, ah, incluido y muy agrupado con ellos y la verdad es que, creo que eso sería lo que menos consideraría y más por porque la zona me gusta. Siento que también algo que que me me gusta mucho de de de jugar con ellos es que el torneo donde estamos es es una zona muy tranquila, es muy familiar, entonces como que me da un poco más de paz, ¿no?, que quizá buscar otro torneo que que sea como un poquito más de barrio, un poquito más más a lo mejor relajado entre comillas en cuanto al deporte, pero que luego llega a tener otros aspectos que se vuelven un poquito más, am, severos, entonces, pues la verdad es que, de ese sentido no. Del deporte fíjate que ahora que lo mencionas, em, si tuve la la idea de quizá tomar, este, pues a lo mejor, eh, natación, eh, en algún punto dije: "Bueno pues, este, ah, me meto a a alguna alberca olímpica, me pongo a entrenar de esa manera" y es como un poquito distinto pero pues, igual ejercicio, ¿no?, pero bueno, <chuckles> si te soy sincero ahorita con con los fríos, este, fue como que me la pensé 2 veces y ya al final pues creo que igual, ¿no?, lo lo postergué como a: "Bueno ya que lleguen los calores, este, pues ya me meto".
Claro. Ujú. Sí. Sí. Ujú. Claro. Pues, aquí el asunto es, sobre todo, la importancia que quieres darle por el tema de tu salud física, ¿no?, eh, y so y de que, y además de que estás subiendo de peso, porque no subirías de peso si no comieras
Claro.
más de lo que quemas como calorías, entonces, tal vez estás comiendo lo mismo, pero no haciendo el ejercicio que venías haciendo, asumiendo que el fútbol es un deporte, eh, de reacción y de correr mucho, entonces, eso a la larga de un partido, pues, alcanzaste a correr unos cuantos kilómetros, como si lo vieras en forma lineal, entonces, eh, pues, habría que que valorar y pensar, sobre todo en en tu salud, ¿verdad?, que que pueda mejorar y tal vez teniendo un pues, un calendario que digas, bueno, pues, me voy a salir a trotar, eh, justamente aprovechando estos días, e eh, fríos, gélidos, que te abrigues bien con una buena sudadera unos shorts y y unos tenis, que entres en calor y y si tienes la posibilidad de que te salgas a trotar, sería eso, pues, un buen inicio, y, sobre todo, lo más importante, aquí sería que te reencontraras con el balón, ¿no?, tener esas habilidades, no sé, eh, eh, practicar el gambeteo, practicar tiros libres, practicar, eh, saques, o sea, todo eso te va a ir animando como para quererlos poner por práctica, ¿qué opinas?
Sí, bueno, creo que, <chuckles> si te soy sincero ahora que que empezaste como a mencionar toda esta parte de del entrenamiento, de de quizá, este, e enfocarme un poquito más en el fútbol y ya después, este, en base a a a lo que me haga como inspirarme, si pudiéramos decirlo, eh, ya empezar a hacer los ejercicios físicos, la verdad es que ahorita lo dices y y sí, me da muchísimo sentido y sobre todo creo que me dan muchísimas ganas, este, quizás salir y ahorita pelotear un poquito, eh, darme cuenta de de lo que todavía tengo, lo que me va a hacer falta y y sobre todo, pues, quizá, como mencionas, ¿no?, retomarlo de de de 0 a a poco a poco.
Claro. Sobre todo crear una rutina, que sea sistemática, que sea, eh, consecutiva y que pudieras, eh, cambiar la manera de pensar, tal vez, irte a la cama más temprano, comer más ligero y encontrar un lugar a donde puedas estar con la pelota, eh, hacer algunos sprints con con dominio de balón, con con pases a la pared, cosas que tú vayas viendo que vas entrenando, que te hacen falta, y que, te van a dar muchas ganas y te va a dar mucho entusiasmo de quererlo llevar por práctica en las canchas.
Sí, por supuesto, creo que que sí, de verdad, este, am, quizá era esta parte, ¿no?, que que me estaba obligando a a a quizá a a iniciar con los ejercicios físicos que luego, pues, tienden a ser bastante exigentes, que que me iban a
Claro.
pues, a dejar muy muy cansado. Y y no había considerado esta parte de quizá, mejor empezar por por cosas que tengan que ver más con el juego, si pudiéramos decirlo, ¿no?, con con el pelotear, con el con el patear un balón, con el darme cuenta de de de si tengo el el a lo mejor el toque que tenía en algún momento, este, no sé, la verdad es que creo que que que me concentré tanto en lo físico, que no me había dado cuenta que también estaba esta parte dentro del deporte, que es lo divertido. Y así pues, incentivarme a hacer la parte física, de verdad, este, no <chuckles> no lo había considerado.
Ujú. Ujú. Claro, ya que de esa manera haces deporte porque te gusta y te divierte, y si tú ves que, por ejemplo, tus piernas no están respondiendo al toque que tenías, pues, ya sabes que hay que meterle a las pesas y hacer fuerza en los músculos o nes tener más resistencia o no sé, trotar para atrás, cosas que vayas viendo que no están pulidas en tu juego.
Claro. Sí, no, definitivamente creo que lo voy a hacer, de verdad, este, te agradezco muchísimo por por escucharme y sobre todo por por de darme esta claridad, de de saber que qué es lo que voy a hacer, de verdad, muchísimas gracias.
Al contrario, aquí estoy para servirte.